Beh, di sicuro passione, che è uno di quei momenti in cui io ho dato spazio alle mie passioni, ho le ho coltivate, ho speso dei soldi, ho speso tempo, ehm, fatica per per qualcosa che che mi arricchisca proprio la mente, no. Quindi passione senza dubbio, amicizia senza dubbio, perché comunque mi porto delle foto belle, dei ricordi, ehm, importanti, ehm, quindi sì. Ehm, e poi comunque, ehm, musica, eh, cioè la musica per me è qua è qualcosa che <smacks lips> che mi porterò s per sempre dentro, me lo so' portato da quando fin da quando ero piccolo. Mio padre è musicista, quindi insomma son cresciuto sempre in questo mondo Sì.
Chiar Esatto. Sì. Okay. Ah! Te l'ha te l'ha tramandata comunque questa passione per la musica, che bello che puoi comunque es
Sì, so cresciuto insomma a pane e musica <chuckles> per così dire.
<laughs> Eh Okay, chiarissimo. E m mi dicevi di ricordi, no, uhm, mi stavi parlando appunto che hai fatto amicizie e hai conosciuto persone. Ma un ricordo concreto da quella serata tipo, uhm, una foto o un biglietto, uhm, ce l'hai ancora?
Sì. Sì certo, allora ho il biglietto, ho, mhmm, parecchie foto salvate sul telefono, sul mio cloud, <chuckles> no, così non si perdono. Ehm, sì, senza dubbio, ho anche una maglietta che ho comprato lì. Sì, ho un po' di gadget vari insomma che <chuckles> Sì, sì senza dubbio, senza dubbio.
Okay. Ah! Che bello. Quindi t te le sei presi i ricordi? <chuckles> Che bello. Cosa ti ha fatto capire quel concerto su te stesso? Comunque a avendo, no? Anche questo grande background musicale che ti ha trasmesso, no, anche tuo padre, essendo un musicista, ehm, nel momento comunque quando sei arrivato lì, e l quello appunto è stato il tuo più gr primo più grande concerto, no, mhmm, cosa ti ha fatto capire, appunto, su quello che conoscevi, su te stesso?
Eh. Mh-mh.